Voilà, donc, je me dis: «Ce serait pas mal de reprendre les livres audio, parce que c'est vrai que ça fait un moment, là».
Ouais, grave, tu as vu? Grâce à moi, tu as une tu as une trop bonne idée pour toi-même.
Ouais, exactement, donc merci. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> OK. <laughs> <laughs>
<laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hem <laughs> <laughs> Ah là là!
Important de rendre à César ce qui appartient à César. <laughs>
Voilà, heu, bah moi, livre audio, ouais, faut faut pas que ce soit pour dormir, parce qu'en fait, moi moi, c'est 3 phrases et je suis partie, quoi, c'est comme les enfants, tu vois? Moi, tu me lis 1 livre, heu, je fais ça m'endort direct, quoi.
Ah, mais non, mais par contre <laughs> Allez boum! <laughs>
Quand j'étais petite, je me je m'auto-berçais dans mon berceau